Ừm, thật ra thì mình cũng có, nhưng mà mình hông có chặn những mang những cái trang mạng xã hội như thế, tại vì mình thấy là, à, thì mình nhìn lên như thế, thì có thể là, ờ, một chút là áp lực, tại vì đi đôi với lại áp lực thì cũng sẽ có một, ừm, cái, gọi là, động lực á bạn, đó, thì mình sẽ cố gắng phấn đấu hơn. Rồi, ờ, ờ, tuy nhiên á, thì mình cũng có thử một vài cách đeo mình bớt so sánh á, là mình tập trung vào chính mình nhiều hơn, gọi như là mình, ờ, log out hết, <chuckles> mình không còn, kiểu như, ơ, ờ, sao ta, nhìn những cái người bạn của mình, nghe những cái người bạn của mình nói nữa. Mình không còn tham gia vào những cái cuộc vui á, và mình tập trung vào cái công việc hiện có của mình nè. Đó, những cái, a, công việc kinh doanh, rồi những cái nghề nghiệp khác của mình, đó, thì nó s cũng hạn chế hơn một chút, ừm, nhưng mà một chút thôi nha, và do đó thì nó lại lặp đi lặp lại, rồi quay về cái quỹ đạo cũ á.
Ờ, đúng, đúng. Ừm, đúng rồi. Đấy cũng là hay. Ừm. Ừ, cũng đúng. Ừm, mình hiểu. Thực ra thì ờ, đúng là với tâm lý của những người mà mình luôn luôn so sánh và ngưỡng mộ đó, thì mình sẽ cảm thấy rằng là nếu như mình nhận được ít thông tin về họ hơn, và tập trung năng lượng nhiều hơn vào bản thân, thì mình sẽ bớt cái cảm giác so sánh đấy hơn ha. Ừm, thế thì có bao giờ mà bạn thử hẹn gặp những cái người đấy không? Ví dụ như là bạn bè, anh chị em của mình, và phỉ thử nói chuyện xem là xin học hỏi những cái kinh nghiệm từ họ, à, để xem xem là họ có gì để mà có thể chia sẻ với mình không á. Bạn đã thử cái cách đấy chưa?
Đúng À, thật ra là mình cũng chưa ấy, tại vì mình mình ngại á bạn, kiểu như á, là người ta giỏi quá, cái mình hông có dám bắt chuyện ấy, đó, kiểu, kiểu vậy. Thật ra là anh chị em họ của mình luôn ấy, thì, ờ, kiểu, ơ, kiểu như, sao ta, cũng là có gia đình rồi, mặc dù là anh chị của mình, nhưng mà, kiểu, có gia đình rồi nè, người ta cũng có cuộc sống riêng, nhưng mà cũng khá là bận, và tụi mình cũng hông có phải là ở gần với nhau hay cái gì cả. Chỉ là khi mà về Tết nè, hoặc là những cái dịp quan trọng của gia đình á, thì mới tụ họp lại thôi. Mà mỗi lần tụ họp á, thì lại rất là áp lực, tại vì, ừm, trong dòng họ thì cứ so sánh này, so sánh kia nữa, thì cũng làm mình áp lực theo á, đó, nó kéo theo là mình tự so sánh bản thân mình luôn.
Ừ. Ừm, mình hiểu. Ờ, cũng đúng, ừm. Ừ, cũng đúng ha. Ừm. Ờ, mình hiểu.